อา ไม่ทราบว่าตัวคุณเองอะครับเคยเจออุปสรรคตอนเรียนเองบ้างไหมอะครับ? แล้วพอเจอปัญหานี้แล้วอะ ตอนนั้นน่ะครับคุณสามารถจัดการกับมันยังไงได้บ้างเหรอครับ?
จริง ๆ แล้วตอนเรียนเองเนี่ยนะ มันก็จะต้องเกิดมาจากการที่เราอยากรู้อะไรสักอย่าง ใช่ไหมคะ แล้วเราก็เลยต้องอยากจะศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเอง อ่า สิ่งที่เป็นอุปสรรคนะ เราคิดว่ามันเป็นเพราะการที่เราไม่รู้เนี่ยแหละค่ะ แล้วพอเราแบบไปศึกษาหาความรู้เอง ไม่ว่าจะแบบ เอ๊ย! จากยูทูบหรือจากคลิปที่เขาทำรีวิววิธีการ ขั้นตอน วิธีการทำ แบบเนี้ย เออ แล้วแบบบางทีอะค่ะผลลัพธ์ที่ได้อะทำไมมันไม่เหมือนตอนที่เขารีวิวออกมาให้เราดูก็ไม่รู้อะ ไม่รู้ว่าเราอะไปพลาดตรงไหน อย่างเงี้ยค่ะ อย่างยกตัวอย่างง่าย ๆ แบบ อยากทำแบบเค้กสักอย่างแล้วกันเนาะ เราก็เหมือนแบบ ชั่ง วัด ตวง อุปกรณ์อย่างที่เขาแบบบอกในคลิปเลยอะ แต่เราไม่รู้เลยว่า อืม แล้วทำไมมันไม่ออกมาสวยงามอย่างที่ในคลิปเขาสอนก็ไม่รู้ อันนี้คือก็ไม่เข้าใจจริง ๆ มันก็เลยกลายเป็นอุปสรรคเนี่ยแหละค่ะ อืม
อา ครับ อืม ครับ อะฮะ ๆ ครับผม แล้ว แล้วตอนนั้นที่เราเจออุปสรรค อย่างเช่น การทำเค้กเองเนี่ย แล้วมันแบบมันไม่เหมือนในคลิปเขา ทั้ง ๆ ที่ทำทุกอย่างแล้วอะครับ ตอนนั้นน่ะคุณสามารถแบบจัดการแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงเหรอครับ?
โอ้ อันนี้ก็นั่นแหละ ที่บอกเลยนะว่ามันเป็นอุปสรรค เพราะว่าการที่เราไม่รู้แล้วเราไปเรียนเองเนี่ย บางทีบางเทคนิคเนี้ยแหละค่ะ ที่เราอาจจะทำพลาดไป แต่เราคิดว่ามันถูกแล้วอะ เออ แล้วมันไม่มีคนที่รู้จริง ๆ อะมาบอกเรา อันเนี้ยมันเป็นความน่ากลัวอย่างหนึ่งของการที่ทดลองเรียนเองเนี่ยแหละค่ะ จนนะเราก็เลยไปถามคุณแม่เนี่ยแหละค่ะ เพราะว่า เออ เนี่ยหม่าม้า ก็ทำตามในคลิปแล้ว ไม่รู้ว่าพลาดขั้นตอนไหน ก็เล่าให้เขาฟังตั้งแต่ต้นจนจบไปเลยอะค่ะ เขาก็บอกว่า "โอ๊ย! มันง่ายนิดเดียวเลย สิ่งที่หนูพลาดอะมันเป็นการแบบ ขั้นตอนการแบบตีแป้งที่เหมือนจะต้องใส่ไข่ขาวลงไปคนให้มันแบบนวลจนขึ้นฟอง" อะไรแบบนี้ เราก็แบบว่า "อ๋อ แค่นี้เองเหรอ? แค่ขั้นตอนนี้เองเหรอ?" อะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยรู้สึกว่า อืม มัน มัน การเรียนเองมันก็จะมีอุปสรรคตรงที่เหมือนเราไม่สามารถรู้รายละเอียดทุกอย่างได้ หรือแม้กระทั่งเรารู้แล้วอะ เราก็ไม่รู้ว่ารายละเอียดที่เรารู้อะมันถูกจริง ๆ ใช่ไหม แบบเนี้ยค่ะ
อ้อ ครับ อืม อ้อ ครับ อ๋อ โอเคครับ คือหลัก ๆ แล้วเวลาเราเรียนเองบางทีเราไปเจออุปสรรคเนาะ คือทางออกที่ดีคือถามผู้เชี่ยวชาญ อย่างงี้ใช่ไหมครับ ก็นับว่า เออ ให้เขามาวิเคราะห์ว่ามันมีปัญหาอะไร ขั้นตอนไหน อย่างงี้เนาะ ก็เลย เออ น่าจะเป็นทางออกที่ง่าย ๆ อย่างงี้ ใช่ไหมครับ แล้วอย่างเงี้ยอะครับ ถ้าเกิดว่าเรา เรา สุดท้ายอะ ถ้าเกิดว่าเราไม่มีคนรู้จักเชี่ยวชาญใน ในด้านนั้น ๆ เลยอย่างเงี้ย เป็นคุณ ตัวคุณเองอะ คุณจะหาทางออกยังไง หรือว่าจะพยายามทำซ้ำ ๆ จนมันสำเร็จ อย่างเงี้ยเหรอครับ? หรือว่าจะ จะไปแบบไป ไปลองลงเรียนคอร์ส อะไรอย่างงี้แทนเหรอครับ?
ใช่ค่ะ ก็นั่นล่ะค่ะ อย่างที่บอกนะมันเป็นอุปสรรค เพราะว่าอย่าง อ่า ถ้าเรื่องทำอาหารเรายัง อ่า มันเป็นเรื่องพื้น ๆ เนาะที่หาคนทำได้ง่าย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ถ้ามันเป็นเรื่องอะไรที่เฉพาะ ยาก ๆ แบบมันต้องมีเทคนิคอะไรหลายขั้นตอน อย่างเงี้ย แล้วเราเรียนเองอะ แน่นอนน่ะ มัน มัน มันน่าจะมีช่วงที่เราไม่เข้าใจแน่ ๆ อะค่ะ แต่เราก็เคยช่วยตัวเองด้วยการเหมือนแบบว่าไปตั้งคำถาม โพสต์ในเหมือน คอมมิวนิตี ที่เขามีความรู้เรื่องเนี้ยนะคะ แต่ก็อีกนั่นแหละค่ะ พอเขามาตอบหรือว่ามาไขคำตอบให้เราอะ บางทีอย่างที่บอกอะ มันเป็นเรื่องเฉพาะเกินไป เขาก็จะคิดว่าเราอะรู้แล้ว อย่างเงี้ยค่ะ พอเขามาพูดหรือ เออ เราก็ไม่รู้อยู่ดีอะ คือเขามาอธิบายแล้วนะ แต่เราไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาอธิบายอยู่ดีอะค่ะ เราก็เลยเนี่ยแหละ ทางเลือกสุดท้ายก็อาจจะต้องยอมจริง ๆ ที่จะต้องไปเสียเงินนะ แบบลงคอร์สกับคนที่เขาแบบเป็นสถาบันที่เชี่ยวชาญ แล้วก็กับบุคคลที่เขาเชี่ยวชาญจริง ๆ อะค่ะ เพื่อให้เราอะไม่ได้แบบหลงทางมากเกินไป แล้วก็อีกอย่างอะ ถ้า เอ่อ ในเบื้องแรกอะ เรารู้ผิด ๆ แล้วอะ ใน ในความรู้บางอย่างอะมันอาจจะรู้ผิดไปตลอดกาลเลยก็ได้อะค่ะ อืม
อา ครับ อ๋อ อ้อ ครับ อ๋อ เออ ๆ ๆ ครับผม ก็ ก็เป็นประสบการณ์ที่ เออ ก็ ก็เข้าใจได้เนาะ แล้วก็ เท่าที่ฟังมาแล้วผมก็เพิ่งนึกออกว่า เออ ของคุณเองก็ยังมีทางออกเหมือนกัน อย่างเช่น ไป ไปหาในโลก Social อะไรอย่างงี้เนาะ ไป ไปโพสต์ถามเขา เพื่อที่ว่าจะให้เขาให้คำตอบมา เพียงแต่ว่าคำตอบที่ได้รับมาอะ บางทีมัน มัน มันไม่ค่อยจะพื้นฐานเท่าไร เขาก็จะบอกแบบเหมือนแบบคนที่เป็นแล้ว คนที่รู้แล้ว อะไรอย่างงี้เนาะ แล้ว อา ครับ แล้ว แล้ว อา ครับ ยกตัวอย่างได้เลยครับ <chuckles>
ใช่ค่ะ ก็อย่างยึ ค่ะ ค่ะ ก็อย่างยกตัวอย่างไง <chuckles> ค่ะ อย่างยกตัวอย่างง่าย ๆ เนาะ อย่างเราอะเคยอยากจะเรียนว่ายน้ำเองเป็นนะ แต่เราไม่อยาก คือเราไม่สะดวกใจที่จะไปเรียนกับคุณครู แบบเนี้ยอะค่ะ เราก็เลยเหมือนแบบ เอ๊ะ ไปดูในยูทูบ อันนี้เรื่องจริงเลยนะ เราไปดูในยูทูบ แล้วเราก็แบบสังเกตวิต่อวิเลยว่า เขาอะแบบมีการแบบแกว่ง แกว่งแขนยังไง ตีขายังไง คือค่อย ๆ Slow Slow ดูมาก ๆ เลยอะ แล้วเราแบบก็ไป ไปฝึกเองในน้ำ ตอนแรกแบบฝึกตั้งแต่ขั้นเบื้องต้นเลยนะ หายใจยังไง แกว่งแขนยังไง ตีขายังไง คือเราก็หวังว่า เฮ้ย ขอแค่ท่าพื้นฐานก่อนก็ยังดี อะไรอย่างเงี้ยค่ะ พอมันไม่ได้เราก็ไปโพสต์ถามใน คนที่เขาเริ่มฝึกว่ายน้ำอะ ก็จะมีครูว่ายน้ำมาตอบ ก็แบบว่า "นักเรียนจะต้องทำแบบนี้นะ โดยการแบบนั้น" มันไม่เข้าใจอะ <chuckles> นึกออกใช่ไหม มันไม่ค่อย สุด สุดท้ายอะก็ต้องไปยอมเสียเงินน่ะค่ะ จ้างครูสอนว่ายน้ำมาสอนเราอยู่ดี เพราะว่า เออ มันทุกอย่างอะ มันต้องเกิดจากแบบ เออ คุณครูเขาดูท่าแล้วก็คอยบอกว่า "เฮ้ย อันนี้แบบ ยัง ยังเป็นวงที่ไม่ได้ ยังโผล่หัวขึ้นมาไม่พ้นน้ำ" อะไรแบบเนี้ย คือเราไม่สามารถดูได้ด้วยตัวเองอะค่ะ ตอนที่เราไปปฏิบัติจริง อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ง่ายมาก ๆ เลยล่ะค่ะ
อ๋อ ครับ อ๋อ ครับ <chuckles> ครับ นึกออกอยู่ <chuckles> อ๋อ ครับ เออ แล้ว แล้วอย่างไอ้ตอนเรียน ที่เราเรียนว่ายน้ำเนี่ยอะครับ คือ คือด้วยความที่แบบรู้สึกว่า คน คนที่เรียนว่ายน้ำ ส่วนใหญ่ก็ต้องมีคนมาสอนใช่ไหม? แล้วในตอนนั้นน่ะครับ คือได้คิดถึงแบบว่าให้ ให้เพื่อนเข้ามาสอน อะไรอย่างงี้ บ้างไหมอะ?
ก็อย่างที่บอกอะค่ะว่า เราเรียนรู้เองแล้ว ใช่ไหม เราก็ยังรู้สึกว่า เออ มันไม่ได้สักทีนะ แล้วอย่างถ้าเพื่อนเราอะไม่ได้เป็นครูอะ แล้วมาสอนเราแบบ อะ แค่ แค่จังหวะหายใจผิดอะ เราก็อาจจะจำสิ่งนั้นไป ตลอด ชีวิตเลยก็ได้ แล้วพอเราต้องไปรับเรื่องที่มันถูกต้องขึ้นมา มันแก้ยากไปแล้วไงคะ เพราะร่างกายมันก็ติดกับสิ่งที่ผิดมาแล้ว แบบเนี้ย เราก็เลยรู้สึกว่า เออ การพุ่งตรงไปหาคนที่เขามีความชำนาญ แล้วยอมเสียเงินน่ะ มันน่าจะดีกว่าในระยะยาวเนี่ยล่ะค่ะ
<chuckles> อ๋อ อ๋อ ก็เลยกลายเป็นว่า ณ ตอนเนี้ย ส่วนตัวแล้ว คุณเองมีความคิดที่ว่า เออ ถ้าเกิดว่าจะเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ เนี่ย โดยส่วนใหญ่แล้วหาผู้เชี่ยวชาญมาสอนเลยเนี่ย มันน่าจะดีกว่าการเรียนรู้ด้วยตัวเองใช่ไหมครับ?
อ่า ก็ไม่ทุกอย่างอะนะคะ อันนี้หมายถึงว่า การเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วเกิดอุปสรรคดีกว่าเนาะ แต่มันจะมีเหมือนกันนะคะ บางอย่างที่เราเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วบ้าง บังเอิญแล้วกัน มันเป็นเรื่องอะไรที่เราชอบ แล้วเราก็มีความรู้บ้างอยู่แล้ว อย่างเงี้ยค่ะ เราก็ไม่จำเป็นนะคะที่ต้องหาผู้เชี่ยวชาญอะไรขนาดนั้น เพราะว่าพอเราไปโพสต์ถามใน คอมมิวนิตี เนี้ย เออ พอเขาอธิบายมา เราก็รู้ลึกไปอีกขั้นหนึ่ง แล้วเราก็รู้อย่างเข้าใจด้วย อย่างเงี้ย เราก็ เออ เออ งั้นเราก็ทำต่อไป หาข้อมูล อะไรอย่างเงี้ย ของเราต่อไปอะค่ะ มันก็คือ เออ บางทีก็ บางเรื่องอะ มันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปจ้างสอนตลอดเลยอะค่ะ เราก็ อะ เรียนรู้ด้วยตัวเองก็ได้อะค่ะ
อ้อ ครับ <laughs> อ๋อ ครับ เอ๊ะ แล้ว ณ ตอนเนี้ยของคุณอะครับ คือ คือการเรียนรู้ด้วยตัวเองโดยส่วนใหญ่แล้วอะ ตัวคุณเองอะมักจะไปหา ค้นหาความรู้จากแหล่งที่ไหนเหรอครับ อย่างเช่น เอ่อ อาจจะไปค้นหาตามแบบ เอ่อ พวกเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบ อะไรอย่างงี้หรือเปล่าอะครับ?
ใช่เลยค่ะ เรา ส่วนใหญ่จะดูจากยูทูบ แต่ว่าอย่างเมื่อก่อนนะยูทูบอะ การจะทำอาหารสักจานน่ะ โอ้โฮ คลิปมันก็ปาไปครึ่งชั่วโมงแล้วเนาะ กว่าจะพาไปล้างผัก กว่าจะพาไปหั่นแว่น อะไรพวกเนี้ย คือมันเสียเวลาเหมือนกัน ต เพราะฉะนั้นตอนเนี้ย เอ่อ แอปอันอื่นที่เราสนใจก็น่าจะเป็น TikTok อะค่ะ เพราะว่า เหมือนว่าเขาก็รวมคอนเทนต์อะไรแบบสั้น ๆ และก็เข้าใจง่าย ๆ อะ มาให้เราเหมือนแบบเสพ แล้วก็แบบ "อ๋อ เข้าใจแล้ว เดี๋ยวไปลองทำดีกว่า" แต่ถ้าเป็นเมื่อ ก่อน ถ้าดูยูทูบก็ เอ่อ จานหนึ่งก็ชั่วโมงหนึ่งแล้วกว่าจะ อืม กว่าจะดู แล้วกว่าจะไปลอง หมดไฟอะค่ะ หมดไฟ เอาตรง ๆ เพราะฉะนั้นก็เลยเลือกดูที่เหมือนเขาทำมาให้สั้นลงหน่อย อย่างเงี้ยค่ะ เพื่อ เออ ยัง ยังอยากมีไฟที่จะไปลองทำตามอะค่ะ
<chuckles> ครับ <chuckles> ครับผม อ๋อ อา แล้วอย่างเงี้ยอะครับ คือ TikTok อะ อย่างว่าเนาะ มัน มันจะเป็นคลิปที่มันสั้น ๆ เขาอาจจะตัดข้อความอะไรบางอย่างออก หรือว่าขั้นตอนอะไรบางอย่างออก อย่างเงี้ย แล้วถ้าพูดถึงว่าในแง่ทำอาหารเนี่ย ไอ้การที่เขาตัดขั้นตอนอะไรบางอย่าง ถ้าเกิดเราไปทำตาม อย่างเงี้ย มันจะ มัน ผลลัพธ์ มันยังออกมาที่มันตรงอยู่ใช่ไหมครับ?
อา แน่นอนค่ะ อันเนี้ยเราก็ไม่การันตีหรอกว่า มันจะตรง 100% นะ มันเป็นไปไม่ได้เนาะ เพราะด้วยคลิปที่มันสั้นมาก แต่เราอะจะเลือกอันที่รู้สึกว่ามันทำง่าย แล้วพอเขาทำแบบเร็ว ๆ แล้วก็สั้น ๆ น่ะ แล้วมันออกมาได้ผลจริงอะ อันนั้นน่ะเราถึงจะเลือกค่ะ แต่ถ้าสมมุติว่าครูเขาสอนทำ แบบว่าสิ่งของยิ่งใหญ่ ขนมจีบ ซาลาเปา อาหารเหลาภัตตาคาร แล้วแบบว่ามารวมอยู่ 1 นาที อันนี้เราว่า ก็ ไม่น่าจะ ไม่น่าจะทำ ตามได้ อะค่ะ
อ๋อ ครับ <chuckles> อ๋อ โอเคครับ ก็คือแบบดู ดูแบบว่าความ ความยากง่ายของ ของ ของ ของคลิปมันด้วย ของสิ่งที่เราจะทำ อะไรอย่างนี้ด้วยเนาะ แล้วเราค่อยรู้สึกว่าเออมันน่าจะทำตามได้ แต่ถ้าอันไหนมันยากจนเกินไปเนี่ย ก็ ก็ ก็ ก็หลีกเลี่ยงจะดีกว่า อะไรประมาณนี้ ใช่ไหมครับ?
ใช่ค่ะ ก็อาจจะไปหาช่องทาง หรือไปลงคอร์สเรียนให้เป็นจริงเป็นจังเลย ถ้ามันเป็นอาหารที่ Full course ขนาดนั้น เพราะว่า TikTok หรือยูทูบ ก็อาจจะ ไม่ตอบ โจทย์อะค่ะ
อ๋อ ก็คือไอ้พวกเนี้ยมันก็น่าจะช่วยได้ในเรื่องเบื้องต้น อะไรประมาณนี้เนาะ แล้วถ้าเกิดว่า เราอยากจะจริงจังกับมันขึ้นมา อันเนี้ยควรจะมีการแบบ เออ ยอมเสียเงินเรียน จ้างผู้เชี่ยวชาญมา ก็น่าจะให้ความรู้ได้ตรงจุดมากกว่าใช่ไหมครับ?
ใช่เลยแหละค่ะ แต่ว่าจริง ๆ แล้วมันก็ มีดาบสองคมนะคะกับการเรียนเอง อย่างเงี้ย อย่างที่บอกไปตอนต้นเลยว่า โอ้โฮ ถ้าเรารู้อะไรมาผิดตั้งแต่ตอนต้นแล้วเราไม่กลั่นกรองนะ เราไม่หาว่า เฮ้ย สิ่งนั้นมันผิดจริงหรือเปล่าอะ? มันก็จะ อืม นั่นแหละ ติดตัวเราไปตลอด แล้วกว่าที่เราจะลืมสิ่งผิด ๆ นั้นได้อะ มันก็ค่อนข้างใช้เวลาเหมือนกันเนี่ยแหละค่ะ
อ๋อ ครับ เออ แล้ว แล้วกว่าเราจะรู้ตัว อย่างงี้เนาะ บางทีเราชินในเรื่องของการทำผิด ๆ ไปแล้ว อย่างงี้ด้วยเนาะ มันก็จะกลายเป็นแบบ ยังไงอะ ล เผลอ ๆ บางทีเราไปบอกคนอื่นก็ บอก ผิด ๆ อย่างงี้ไปอีก เนาะ เออ ๆ ๆ ใช่ ๆ ๆ
อืม อา ใช่ ๆ ๆ มันเป็น เอ่อ อย่างที่คุณพูดเลยแหละ เพราะฉะนั้นน่ะ มันก็เลยเหมือนดาบ 2 คนเหมือนกันแหละว่า เออ เรียนเองมันก็รู้ได้นะ รู้เร็ว แต่รู้อะรู้ถูกหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่ง? ก็ต้องเอาไปกลั่นกรองอีกทีหนึ่งอะค่ะว่า เออ เอาไปทำจริงได้ไหม แล้วมันแบบ มันจริงไหม? อะไรแบบเนี้ย อืม มันก็ยากตรงนี้แหละค่ะ เป็นอุปสรรคที่ <sighs> การเรียนเองมันก็จะต้องแบบตัดสินใจด้วยตัวเองด้วยน่ะค่ะ
อ๋อ ครับ ก็เหมือนแบบว่า เออ ความรู้งู ๆ ปลา ๆ ที่แบบ เออ เราเรียนรู้มาเองเนาะ บางทีมันก็สู้ไม่ได้กับคนที่เขาผ่านการรู้ลึกรู้จริง อะไรประมาณนี้เนาะ แล้วถ้าพูดถึง เอ่อ ในแง่ของการเรียนรู้เนี่ย โดยส่วนตัวแล้ว ตัวคุณเองเนี่ยชอบที่จะแบบเรียนรู้ผ่านทางพวกคลิป หรือว่าเรียนรู้จากการอ่านเอามากกว่าเหรอครับ?
อืม ทั้งสองอย่างเลยล่ะค่ะ เพราะว่าจริง ๆ ผ่านทางคลิปเนี่ย มันก็ช่วยให้เราเหมือนแบบรู้ทีละขั้นตอนนะคะ รู้แบบว่า เออ เป็นยังไง ๆ แต่ถ้าเกิดว่าเราเรียนรู้จากการอ่าน อย่างเงี้ยค่ะ เหมือนหัวสมองเราอะจะประมวลผลเป็นภาพในหัวสมอง มันก็จะทำให้เรารู้สึกว่า พอมันคิดตามได้มากกว่า แล้วก็จะเข้าใจได้มากกว่า ในบางเรื่องนะคะ ไม่ เราไม่ได้บอกว่าเราทำแบบนี้กับทุกเรื่อง แต่เราก็แค่ดูว่า อ๋อ ถ้าเรื่องที่เราอยากจะเข้าใจง่าย ๆ ไว ๆ อย่างเงี้ย เราก็อาจจะดูคลิปอะค่ะ แต่ ส่วน ส่วน ส่วนเรื่องไหนที่เราตั้งใจจะจดจำอะ เราจะเลือกเป็นการอ่านน่ะค่ะ เพราะว่าพออ่านแล้วเราจะคิดภาพตาม แล้วมันอาจจะจำได้ง่ายกว่าอะค่ะ อืม
อา ครับ อ๋อ อ๋อ ก็ ก็จริงนะครับ เออ ถ้าพูดถึงว่าได้อ่านเองอะบางทีมัน มัน มันฝังเข้าไป ใน ใน ในหัวสมองเรามากกว่า กว่าการที่แบบเราดูคลิปผ่าน ๆ ตา อะไรอย่างงี้เนาะ เออ ๆ ก็ ก็นับเป็นว่า เออ เป็น เป็น เป็น เป็นเรื่องที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันครับ แล้วอย่างเงี้ยล่ะครับ ถ้าเกิดว่า เอ๊ย ไอ้พูดถึงอะ สิ่งที่คุณน่ะเรียนรู้มาเยอะ ๆ อะ แล้ว ผมอยากถามว่าสิ่งที่คุณเรียนรู้ด้วยตัวเองอะ แล้วรู้สึกมันสำเร็จมากที่สุด ภูมิใจมากที่สุดเนี่ย คือเรื่องอะไรเหรอครับ?
อืม มันก็เป็นเรื่องที่เราอะไม่เคยรู้เลยอะสิ แล้วเราไป ดันไปเหมือนแบบว่าไปพยายามเนาะเรียนรู้ด้วยตัวเอง อะ อย่างเงี้ย เราจะแบบบอกให้ฟังว่า จริง ๆ แล้ว เราเป็นคนที่ อ่า เป็นคนรุ่นเก่าแล้วกันนะคะ เราเกิดในยุคที่เป็นแอนะล็อกแล้วเปลี่ยนถ่ายมาเป็นยุคดิจิทัลเนาะ ซึ่งเราอะจะไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโออะไรเลย แบบอะไรเลยอะ ใช้คำว่าอะไร เลยอะ เออ แล้วเราก็อยากจะตัดต่อเป็นนะ เพราะว่าสายงานที่เราทำงานเมื่อโตขึ้นมาเนี่ย มันค่อนข้างเกี่ยวกับ เออ ต้องพรีเซนต์ผลิตภัณฑ์ หรือว่า เอ่อ ทำ ทำวิดีโอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ แบบเนี้ย เราก็เลยเรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยแหละค่ะ ผ่านยูทูบ ผ่าน เอ่อ โพสต์ทาง คอมมิวนิตี ต่าง ๆ อะไรอย่างเงี้ย พอเราติดปัญหา เราก็เข้าไปโพสต์ถาม หรือบางทีอะเราก็โพสต์ถามลูกน้องด้วยว่า เอ๊ย หมายถึงว่าให้ลูกน้องเข้ามาช่วยด้วย อะไรอย่างเงี้ย จนทุกวันเนี้ยเราภูมิใจมาก เพราะว่าเราก็ถ่ายเอง แล้วเราก็ตัดเอง แล้วเราก็ลงเอง พากย์เสียงเอง อะไรแบบเนี้ย คือจากที่ไม่รู้อะไรเลยค่ะ เออ แล้วเราก็เลยรู้สึกดีกับตัวเองตรงเนี้ยล่ะค่ะว่า เหมือนแบบ เออ เราก็พอรู้ เรียนรู้ได้แล้ว เราก็รู้สึกว่า ตัวเองมีคุณค่าแล้วอะค่ะ เป็นแบบว่า เออ ทุกวันนี้การหารายได้จากคลิปวิดีโอเนี่ย มันก็ทำได้ แล้วเราก็ เอา เอา เอาเทคนิคตรงเนี้ย ที่เราเรียนรู้ด้วยตัวเองอะ มาสร้างรายได้ต่อยอดได้ แบบเนี้ยค่ะ
อา ครับ อะฮะ ครับ อะฮะ <chuckles> ครับ โอ้โฮ เท่าที่ฟังดูแล้วรู้สึกว่า มันเป็นเรื่องที่แบบ เออ น่าจะภูมิใจมาก ๆ จริง ๆ นั่นแหละครับ เพราะอย่างที่คุณบอกเนาะว่า แบบ เออ ผ่านในช่วงยุคแอนะล็อกมา อย่างเงี้ย แล้วเราก็ต้องมานั่งเรียนรู้เกี่ยวกับยุคดิจิทัล อย่างเรื่องของการตัดคลิปวิดีโอ อะไรอย่างงี้เองอะ จนคุณแบบรู้สึกว่า เออ ทำงานแล้วก็สร้างรายได้ได้ อะไรอย่างเงี้ย แล้วแบบ เออ มัน มันเป็นอะไรที่ยากมาก แล้วสุดท้ายอะคุณสามารถแบบผ่านอุปสรรคในตอนเรียนรู้เอง แล้วก็สามารถเรียนรู้จนนำมาใช้งานได้จริง อย่างเงี้ยอะครับ ก็นับว่า เออ มันเป็นเรื่องราวที่แบบฟังแล้วรู้สึกสนุกมาก ๆ เลยอะครับ แล้วก็รู้สึกดีมากที่ เออ ได้มาแชร์เรื่องราว ฟ ฟ ฟังเรื่องราวของคุณครับ
อืม ยินดีมาก ๆ เลยล่ะค่ะที่ได้ เอ่อ แบ่งปันแล้วกันนะคะ ประสบการณ์หรือว่าอุปสรรค ตอนที่เราเรียนรู้อะไรเอง เดี๋ยวโอกาสหน้าเนี่ย มีโอกาสมาคุยกันอีกนะคะ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ แล้วก็สวัสดีค่ะ
ครับผม ขอบคุณมาก ๆ เช่นกันครับ ไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับ สวัสดีครับ